ठीक है। देखिए, मैं आपकी स्थिति को काफ़ी अच्छे से समझ पाया हूँ और शायद मैं इससे रूबरू होने में आगे भी सहायता आपकी अ, मुझे मिलती रहेगी। और दूसरा मैं अ, एक बेहतर निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए और एक बेहतर आपको सलाह देने के लिए मुझे ना आपसे कुछ सवाल सवाल पूछने होंगे, कुछ बातें आपसे जाननी होंगी। अ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अ, आपको ये कब महसूस होने लगा कि जो आपका उत्साह है अ, वो घटता है, तो आपके लक्ष्य जो हैं अ, आप उन पे टिक नहीं पाते हैं अ, थोड़ा आपके लक्ष्य जो हैं, वो हिलने-डुलने लगते हैं, कोई ऐसी घटना घटी थी अ, अब तक आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था मुझे बताएँगे आप थोड़ा?
जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल मैं बताना चाहती हूँ तो मतलब मेरे साथ ऐसा 1-2 बार हो चुका है, मतलब मैं जैसे बताया कम्पटीशन की तैयारी कर रही हूँ कहीं न कहीं, तो जब मैं परीक्षा देके आती हूँ ना और कहीं न कहीं जब परीक्षा का परिणाम आता है, तो उसमें मेरा बहुत छोटे-छोटे पॉइंट से कहीं न कहीं पेपर रुक जाता है, निकल नहीं पाता है। तब कहीं न कहीं उस समय मेरे को मतलब थोड़ा-सा मेरे अंदर बोला जाए, तो बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं उत्साह कम होने लगता है, मतलब मुझे पहले एक एग्ज़ाम होता है वो भी मैं नहीं क्वालीफाई कर पाती हूँ। फ़िर अगला आता है उसका भी परिणाम कहीं न कहीं चूक जाता है मेरे से और मैं उसे नहीं क्वालीफाई कर पाती हूँ। तब कहीं जो एक होता है ना कि अंदर से जो मोटिवेशन होता है, वो मेरे एकदम ख़त्म होने लगता है। मतलब मुझे फ़िर और कुछ करने का ना मन ही नहीं करता और जब अ, मन मोटिवेशन नहीं मिलता, कुछ मन नहीं करता तो कहीं न कहीं मैं आगे काम भी नहीं कर पाती हूँ। और जो आगे मेरे आने वाले पेपर होते हैं कहीं न कहीं उनको भी पढ़ने का मेरे को मन नहीं करता है और मैं होता है ना कि मैं जो अपना लक्ष्य एक मान के बैठी हूँ, कहीं न कहीं वो मैं निकाल ही नहीं पाती, मतलब मैं थोड़ा-सा मेरा मन इधर-उधर भटकने लगता है, कि मैं अब ये नहीं करूँगी, अब मैं कुछ और करूँगी। क्या मैं ये कर लूँ? क्या मैं मतलब बोला जाए तो मैं दूसरे विकल्प भी खोजने लगती हूँ कई बारी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लक्ष्य अ, मेरे से नहीं हो पाएगा और मैं अब इसे नहीं कर पाऊँगी तो कहीं न कहीं मैं उसमें टिक ही नहीं पाती हूँ। और होता है ना कि हर रोज़ कहीं न कहीं अगर आप पढ़ाई करोगे, तभी कहीं न कहीं प्रैक्टिस अच्छी होगी, तभी आप कोई कम्पटीशन निकाल सकोगे। ये मेरे मन में तो रहता है बट वो कहीं न
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ।
कहीं जब एक मेरे को परिणाम ग़लत मिल जाता है ना, नकारात्मक परिणाम के बाद मैं कहीं न कहीं अपने लक्ष्य से भटकने लगती हूँ।